Ah, okay, no, però non penso di averlo mai visto effettivamente.
Quindi tu eh, quindi tu praticamente stai in piedi e questo qui appoggiato così che ti ti ti spinge dal sedere, ti porta sciando, ti porta su in alto per fare la discesa. Ma non è proprio semplice all'inizio, quindi <chuckles> perché tu devi arrivare, prenderlo, tirartelo, mettertelo in mezzo alle gambe e poi metterti in posizione, aspettare che ti tiri e vada su, no, quando si tende.
<giggles> Che cari No, immagino di no, effettivamen È tutta una situazione di coordinazione, fondamentalmente.
Eh, sì! E c'è gente che all'inizio non capendo bene come si fa, fa dei numeri clamorosi.
Eh. Eh, immagino, e lì poi tutto il bello è, ma si rischia di farsi male?
<exhales> Da ridere. No, no, più che altro cadi no, magari, cadi dalla parte <chuckles> Sì, sì.
Ah, okay, ok Mh, ve vabbè, ca vabbè, fin quando si cade, insomma, e si può ridere, okay. Ed eravate in quale in che in che anni voi in quella circostanza?
Sì, esatto, ma è stata E e e eravamo beh, fai tieni conto che io alle superiori era mhmm, era metà degli anni '90.
Ah, superiori ecco.